Вот скажи, а откуда ты черпаешь вдохновение для своих образов?
На самом деле это всюду. Меня очень, например, в вдохновляют люди вокруг. То есть я постоянно смотрю, вот, в чем человек одет, и если он еще красиво или как-то необычно выглядит, то я вообще могу вот просто смотреть на человека, не отрываясь.
<chuckles> М, серьезно? Ага, то есть просто совершенно незнакомые люди вокруг в городе, да. Ты гуляешь по городу, например. А, и обращаешь внимание, да, как
Да-да, я, например, даже из окна могу смотреть. Из окна у нас есть такой сосед, он очень интересно одевается, то есть всегда элегантно, то есть у него всегда какие-то костюмы такие интересные, необычные, то есть он ездит на мотоцикле, у него еще такие перчатки. Ну, вообще он классно одевается, я всегда за ним наблюдаю, как вот он с утра на работу идет.
Мгм. <chuckles> Мгм. Да, интересный образ. На работу на мотоцикле тоже ездит, да? <chuckles>
Да-да, у него мотоцикл. Мне кажется, он работает, наверное, в какой-то сфере моды, что-то такое, потому что он всегда у него необычные такие костюмы, то есть приталенные, модные, какие-то перчатки, жилеты, пальто, то есть действительно так люди здесь не одеваются, как он. Да, я реально могу смотреть и постоянно смотрю, чтобы меня никто не видел, а то я думаю: "Вдруг он увидит, что я за ним наблюдаю?" Но мне реально нравится!
<chuckles> Да. Любопытно. <laughs> Да, это забавно! Слушай, скажи, а ты живешь в городе, где люди, в принципе, одеваются неброско, так, скромно, или всё-таки где люди предпочитают как-то показывать себя на публике?
Да, здесь очень просто, кстати, одеваются. Э, ну, мне кажется, в Европе во многих городах, кстати, очень просто одеваются. И мне это не нравится. Вот мне это не близко. Я, наоборот, люблю такие города, как, э, Париж, например, или в Италии, э, когда люди очень, э, действительно следят за своей и одеждой, и как они выглядят, и за макияжем, и за прической. Я вот всегда люблю в такие страны приезжать, и меня это вдохновляет.
Мгм, да. Милан. <chuckles> Мгм, то есть ты любишь, чтобы всё-таки визуальная картинка тоже была соответствующая, скажем так, да? <chuckles>
Да, да. Так и есть на самом деле. Я вот иногда даже в Париже, э, сяду где-нибудь в кафе тоже в уличном и наблюдаю за людьми. Мне так нравится, потому что действительно, когда я, <grunts> э, в Париже, например, я чувствую себя по-другому, и меня вот люди вдохновляют и на новые образы, и как подобрать что-то, и иногда даже в вижу какие-то бренды, новые марки для себя открываю. А когда я здесь нахожусь в своем городе, такое ощущение, что я расслабляюсь и мне ничего не хочется, потому что люди обычно выглядят, и я думаю: "А зачем мне стараться?"
Ага. <chuckles> Ну да. Кроме твоего соседа, <chuckles> который <laughs>
Да, вот, э, д действительно, только я и сосед остались здесь. Да.
<laughs> Который на фоне остальных, видимо, очень такой яркий, поэтому его легко заметить. Мгм. Ну, то есть ты вот упомянула, что вдохновляешься очень людьми, да? И, например, поездками в другие города, где люди всё-таки как-то обращают внимание на моду, на стиль. А, м, где ты еще можешь черпать вдохновение? Вот люди, а, например, ты, бывает, заходишь в соцсети, например, чтобы там тоже посмотреть на какие-нибудь блоги, может быть, <clicks tongue> людей, которые увлечены модой.
Да, о действительно. Конечно, я люблю и "Инстаграм", и в "Тиктоке" я слежу за несколькими девушками, и мне нравится "Пинтерест" тоже. Там очень классные образы можно найти, да вообще много везде. Я люблю и какие-то, м, сайты журналов, например, "Вог", у них делают классные тоже подборки, то есть о моде. Я вообще всё обожаю, и журнал могу даже прикупить. Мне кажется, уже никто журналы не покупает, а я люблю как раз и вдохновляюсь, что там новенького, интересненького. Да, я всё люблю, мне вообще мода нравится.
Мгм. Ага. Мгм. <chuckles> Мгм. А ты, м, ну, как-то стараешься следовать, например, модным трендам, тенденциям? Например, в этом осеннем сезоне модно, н не знаю, такая цветовая гамма, и ты тоже как-то стараешься ей следовать? Или всё-таки ты больше придерживаешься своего вкуса, своего стиля, св ну, своим каким-то привычкам?
Вот сейчас, кстати, я придерживаюсь больше своего стиля и стараюсь покупать какие-то классические вещи, то есть тренды не очень люблю, потому что раньше я пробовала, э, тренды покупать, и это всё выходило из моды на следующий сезон, и я всё покупала-покупала, а потом эти вещи не носила. То есть у меня мой молодой человек постоянно ругал, потому что он говорил, что я уже больна, что у меня шопоголизм, что я ничего не ношу потом, вот, и теперь я, э, покупаю более такие спокойные классические вещи или вещи, которые я знаю, что не выйдут из моды в следующий сезон. Разумное у меня теперь потребление.
Ага. Мгм. <chuckles> Мгм. Ага. Ну, ты очень разумная дама, <chuckles> согласна. А, всё-таки говорят, что мода возвращается, да, например, то, что было в этом сезоне, потом она уходит, потом н не знаю, через год, через 2, через 5 опять может заново прийти. Как, например, а, ну не знаю, джинш джинсы-клеш, например, тоже какое-то время были назад модные очень, наверно, может быть, 10 назад, потом вышли из моды, а сейчас опять появились, мо ну, может быть, год назад. Ам. Ты замечала такие <chuckles> тенденции тоже?
Да, так и есть. Вот я, кстати, замечаю но я вот если, вот, например, какие-то у меня есть любимые вещи, то есть я их, э, естественно храню, а если я уже что-то понимаю, что мне не подходит, мне не нравится, это не мой цвет, не мой фасон- я это перепродаю теперь. И я, например, вот какие-то вещи продаю, потом себе новые покупаю, то есть вот так вот у меня, и стараюсь не хранить очень много вещей каких-то старых. Но когда я знаю, что это всё-таки моя вещь, если она вышла из моды, да, я жду, когда она действительно вернется, а иногда я просто ношу и всё, мне без разницы, вышла она из моды или нет. То есть я, э, можно сказать, иногда слушаю, иногда не слушаю, то есть всегда по настроению. Но мне кажется, всё равно вот эти все стилисты, которые говорят то, что сейчас модно или что не модно, всё равно они, наверное, э, ну, как сказать, просто хотят, чтобы мы больше покупали и обновляли свой гардероб, то есть вот так, что нельзя сказать, что что-то не модное, если тебе это нравится, то почему и не носить?
Мгм. Ага. Ну да, ну да. Кто сказал, что в этом сезоне нужно носить вот это? Да, действительно, звучит как-то странно. А кто сказал, почему? <chuckles> Я же могу сказать по-другому.
Конечно, особенно если вещь нравится и тебе идет. Почему? Зачем менять на что-то другое? Естественно, им нужно продать, естественно, и дизайнеры, и все эти корпорации, хотят заработать деньги и делают эти тренды. Ну, некоторые
Мгм. Ну да, устраивает такой, э, круговорот вещей, <chuckles> чтобы люди на сезон покупали, потом обновляли свою коллекцию, действительно. А ты всё-таки стараешься покупать вещи какие-то трендовые, более дорогие, обращаешь внимание на качество материала, например, или ты можешь даже одеваться и в любых простых довольно-таки магазинах?
Да, некоторые слушают люди. Всегда по-разному, кстати. Но я если даже в простой магазин иду, то я всё равно смотрю на бирки, то есть какая ткань, то есть я стараюсь выбирать всё-таки натуральные ткани, и качество тоже для меня важное, потому что иногда, я вот, например, вот у блогеров часто раньше смотрела, и мне нравилось, как вот на видео или на фото вещь выглядит, а потом шла в магазин и смотрела, что и качество какое-то плохое, ткань, э, полиэстер там или что-то такое я никогда не брала. А теперь я могу просто, например, базовую какую-нибудь футболку или рубашку взять или те же самые джинсы. С ними практически у всех брендах, э, в всё хорошо, то есть джинсы можно брать, мне кажется, и подешевле.
Мгм. Важно. Мгм. Мгм. <chuckles> Ну да. Если, например, еще из плохого материала, обычно после, наверное, нескольких стирок уже вещь может прийти в негодность и поэтому
Да, у меня, кстати, такое было часто. Я помню в "Заре" брала вещи, там 1 раз ходишь, постираешь, и у меня во она разваливалась буквально. То есть, мне кажется, это даже и недешево. Лучше взять 1 вещь и носить ее можно, там, годами, ничего с ней не станет. А если взял эту вещь, она дешевая, 2 взял, 3- да все они потом выйдут сразу из строя. Мне кажется, вообще никакой экономии нет.
Бывало? Ого! М. Э, ну Мгм. Ну да. Ну, притом, что "Зара" еще и не не самый дешевый магазин, скажем так, одежды <laughs> из присутствующих на современном рынке.
Ну да, но мне кажется, и который еще дешевле, там вообще всё плохо.
<chuckles>
Почему-то, я не знаю.
А как ты относишься к появившимся, например, китайским онлайн-магазинам, которые распродают вещи прямо вот очень дешево и много, у них очень большой ассортимент?
Вот к китайскому, кстати, я как-то с настороженностью отношусь, потому что у меня раньше молодой человек покупал что-то в Китае, и я несколько раз покупала тоже вещи. Я, например, недавно заказала себе шарф, э, шерстяной, он какой-то вообще был недорогой, то есть красивый. Я такая думала: "Вау, классный шарф! Еще закажу себе 2". И потом я заказала у того же продавца тот же шарф, только других цветов, и вообще было ужасное качество. Он был тонкий, мне кажется, он даже был не шерстяной, потому что он был в каких-то катышках уже. То есть я не знаю, как это всё работает Да.
Мгм. Ага. Ага. Ничего себе! А 1, получается, был хорошего качества, ну, допустимого, да?
Прекрасный, вообще потрясающий шарф! Я даже поверить не могла, что он там стоил буквально, я не знаю, 15 долларов, э, что-то такое. Я думаю: "Вау, какой классный!" Потом 2 взяла, и те вообще были плохие. Видимо, какие-то у них поставки разные или как у них это всё работает, не понимаю. И теперь как-то побаиваюсь покупать.
Ну, возможно. Мгм. То есть там как лотерея получается. Можно действительно купить что-то очень дешевое, но хорошего качества, а можно действительно нарваться на какую-то не очень приятную покупку, да.
Да, да, так и есть. Ре реальная лотерея. То есть я такое тоже не люблю, потому что у них ещё отправить обратно, то есть трудно, за почту, за доставку нужно долго платить. То есть можно считать, вот эти вот 15 евро, а, я потратила- хороший был шарф, а другие 30 выкинула просто. Так что
Мгм. Ага. Приходится ещё оплачивать. Мгм. Мгм. Ну да, это не очень приятно, <chuckles> понимаю. Мгм. Слушай, а говоря в вот вообще о различных стилях, луках. Вот у тебя есть какие-то самые любимые или, может быть, которые ты всегда знаешь, вот что они что ты будешь в них выигрышно смотреться в, например, в текущей ситуации, на текущем ве вечере или в каком на какой-то, э, важный момент?
Да, так себе. Да, у меня на самом деле много таких вариантов. У меня есть любимое маленькое черное платье, то есть если какая-то, например, вечеринка или поход в ресторан, его спокойно можно надеть, и всегда выгляжу хорошо, потому что я знаю, что оно хорошо сидит и красивое, то есть, э, в любой ситуации подойдет. Естественно, у меня есть костюм такой более деловой, то есть можно куда-то на собеседование в серьезную фирму пойти. И у меня есть какие-то обычные кэжуал наряды, то есть, э, джинсы, пиджаки, рубашки. То есть, э Да, на повседневную. Но у меня, кстати, очень много всяких классных пиджаков. Я раньше как-то, а, не очень любила их, думала, что их носят только, э, какие-то уже постарше люди, а теперь мне, наоборот, нравится.
Ага. Мгм. Э, здорово. Мгм. На повседневный. Мгм. Взрослые дяди и тетя, серьезные. <chuckles>
Да.
Ага. А вот ты себя комфортнее чувствуешь, э, в каком-то определенном стиле? Ну, например, некоторым людям комфортно н наоборот в деловом стиле, некоторым, наоборот, они н не любят и предпочитают одеваться в кэжуал. А у тебя есть предпочтительные стили?
Ну, мне больше, наверно, нравится классика, что-то такое. Но мне еще нравится добавлять цвета, например. Я не очень люблю вот, э, черно-белое, что-то такое. Мне кажется, это совсем уже скучно, если дресс-код черно-белый, да. Но у ме у меня, а например, очень много розового, у меня много белого, у меня много голубого. Э, недавно я купила вообще такой яркий свитер фуксия, то есть он вообще очень ярко смотрится, можно за километр меня увидеть.
Мгм. М. Ну, фуксия, да. <chuckles> Яркий цвет. А тебе, получается, все цвета, да, подходят внешности? Глав главное, правильно их уметь сочетать?
Да. Я люблю! Ну Ну да, можно еще макияжем подправить. Мне вот, кстати говоря, что розовый не очень идет, а если, например, макияж, а, я как-то себя так, э, тональничком чуть-чуть приукрашу, румяна и нормально. Потому что все говорят, что у меня и так, э, кожа розоватая и розовый, что как-то не очень хорошо, а если так и чуть-чуть припудрить себя, то всё нормально.
Мгм. Ага. <laughs> Ага. Новень
Подстроиться можно.
Интересно. То есть всегда можно как-то найти выход и, может быть, добавить какой-то аксессу А ты, кстати, любишь яркие аксессуары в одежде?
Люблю люблю, я вообще обожаю! У меня вот целая коллекция, у меня всякие сережки, брошки, и кулончики, и браслеты, и серьги. Я вообще всё обожаю!
Брошки. Мгм. А опиши какой-нибудь, ну, вот конкретный пример, э, просто интересно послушать, <chuckles> какой-то интересный лук с, а, аксессуарами.
Я какой-то Да я, вообще, вот, э, остановиться даже иногда не могу. Я не, э, вот как раз купила вот этот вот свитер новый, он такой яркий. И я стала к нему подбирать всякие аксессуары. Я и брошку прилепила себе, и браслет, и, э, э, и кольца такие большие, и еще думаю вот сережки, может быть, добавить. М мой молодой человек говорит: "Да ты что, как ёлка новогодняя, у тебя и свитер яркий!" И реально иногда не могу остановиться. Вот. Экспериментирую я.
<chuckles> Ага. <laughs> <laughs> Ну, здорово, н Мгм. То есть н ты вообще любишь, да, ярко выглядеть, чтобы, ну, может быть, на тебя обращали внимание, когда ты идешь по по улице, по городу. Потому что, мне кажется, на фуксию цвет все обратят внимание, когда проходишь, потому что не каждый человек решится носить такой яркий цвет.
Да, я люблю, почему нет? Да, да, я люблю, почему нет. Мне кажется, это классно, особенно осенью быть такой яркой, а не как все черно-серые у нас ходят. Да.
Мгм. Н-да. Когда вокруг много серости и дождей. Да, действительно.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
Спасибо тебе за твои луки прекрасные. Было очень интересно и позитивно послушать. <chuckles>
Пока-пока!
Пока!